जी बिल्कुल अ, उसमें तो, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा है। मतलब एक तो चलिए, सरकारी स्कूल में तो ख़ैर हमारे पैसे नहीं लग रहे, है ना? लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, उसमें हमारे पैसे लग रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपको मतलब आपके बच्चा जा रहा है स्कूल, ठीक है? उसको पढ़ाई करवाई जा रही है, वैसे ही, जैसे आप ₹1000 महीने वाले स्कूल में भेजोगे, पढ़वा पढ़ाई करवाती करवाई जाती है, वैसे ही आप दस हज़ार वाले महीने में भेजोगे स्कूल में, तो उसमें भी वही पढ़ाई करवाई जा रही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, है ना? और दूसरी बात, ये मुझे लगती है कि बच्चे जा तो रहे हैं, है ना? और क्या होता है उसमें कि किताबें जो है बच्चों की, चाहे आप नर्सरी से ले लीजिए, जो है किताबें आप बाहर से नहीं खरीद सकते। आपको स्कूल से ही खरीद ताब अब वो किताबें आप मानेंगे नहीं कि एक 5th क्लास के बच्चे की किताब, छह सौ रुपए की एक किताब आती है, ₹500 की एक किताब आती है।
जी। जी। हाँ, हाँ। उ, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, जी। जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। जी। हाँ। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी। जी, जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी।
मतलब अगर मैं बात करूँ, हिंदी मीडियम की, जो हमारे बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, या बिहार बोर्ड, की किताब होती है, मुश्किल से 60-70-80 रुपए में आ जाती हैं, है ना? 700 में तो तो हम लोग सारी किताबें खरीद लें, मैथ्स से लेके सरट हर सब्जेक्ट की। लेकिन अब आप देखिए, 5th क्लास, 6th सिक्स्थ क्लास के बच्चे की इतनी महँगी किताबें आ रही हैं, जब एडमिशन कराने जाते हैं मैम, तो आप मानेंगी नहीं। 20-25 बहुत नॉर्मल स्कूल में अगर जा रहे हैं, तो बीस हज़ार 25,000 के तो सिर्फ़ टाइ, बेल्ट, और आईडी कार्ड, जो बनता है, वो, और किताबें हैं। कॉपीयाँ आप बाहर ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो। एक तो कॉपी भी वो लगेंगी, जिसमें स्कूल का नाम छपा हुआ होता है। ये स्कैम है, मुझे लगता है, एक तरह का, कि "नहीं, आपको स्कूल की ही किताबें लेनी पड़ेंगी, आप बाहर से नहीं ले सकते किताबें।" हाँ। वही किताबें चलेंगी, जो आप स्कूल से लेंगे। हाँ।
हाँ, हाँ। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी, जी। हुँ। जी, जी। हाँ जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, हाँ। और मैंने जी, जी। हाँ, और मैंने एक चीज़, ये भी देखी ना कि अगर उस महँगे स्कूल में कोई बच्चा जो है, वो इस स्कूल के जिस उस उसके कॉपी पे अगर उसके स्कूल का नाम ना लिखा हो, तो जो टीचर वहाँ के होते हैं, वो उसे काफ़ी डाँटते हैं और बहुत ज़्यादा बुरा-भला उसके साथ बर्ताव करते हैं और कहीं न कहीं, मुझे ये लगता है ना कि जैसे वो इसलिए ऐसा करते हैं कि किताबें ही स्कूल से लो, कॉपी, बैग, सब स्कूल से लो, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है और वो अ, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, कमाते होंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अ, कोई भी बच्चे की किताब या कॉपी इतनी महँगी देनी चाहिए उनको, वो भी छोटे क्लास के बच्चों की। और फ़ीस तो उनकी हाई रहती ही है, और मुझे लगता है, बीच-बीच में जब कोई फंक्शन कराते हैं ना वो, उसमें भी वो, जो होता है, ओ, चंदा लगा लेते हैं, या फिर ले आओ स्कूल में, ऐसे जमा करो। तो मुझे काफ़ी जी अ, काफ़ी हाँ, हाँ। जी, जी।
जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी, क्लास टीचर, हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। हाँ। बिल्कुल। जी, बहुत ज़्यादा। हाँ, उसमें, हाँ। हाँ। फ़ीस लगती है ना, हाँ। अफ एनुअल डे, एनुअल फंक्शन फ़ीस और कहीं ले जा रहे हैं, टूर के लिए, वहाँ के लिए फ़ीस दो, है ना? कुछ भी होता है, फ़ीस पहले तैयार रह जाती है उनकी। हाँ।
जी। जी, जी। जी।